The Witcher คือหนังสือดีกว่า
The Witcher ช ใช่ครับ หนังสือจะดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือนพอเขาเอามา เอามาทำหนังอะ แล้วเขาไม่เคารพต้นฉบับอะ ก็ได้ฟีดแบ็กที่แบบแย่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ เขาดัดแปลงไปเยอะมาก
อะฮะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ จนไม่ ไม่เคารพ ต้นฉบับไปแล้ว คนก็เลยไม่ชอบ อือฮึ ค่ะ แต่ของบ้านเนี่ย ไม่เคยอ่านพวกนิยายเหมือนที่เขาทำหนังกันเหมือน Percy Jackson หรือ Harry Potter อะไรอย่างงี้ เพราะรู้สึกว่า มันยาวเกินไป คือไม่ได้มีสมาธิในการ มันหลายตอน ใช่ แต่ว่า อะฮะ
ใช่ ๆ คนก็เลยไม่ชอบ อะไรประมาณนี้ อ๋อ จริง จริงครับ ค่อนข้างจะยาวเลย <chuckles> อย่าง Harry Potter เนี่ย แค่เล่มหนึ่งอ่านจบเนี่ย ก็กินเวลาไปนานแล้ว หลายชั่วโมง แล้ว
ใช่ แล้วบางภาคก็คือหนาแบบ หนาจริง ๆ ก็ อืม แต่คนชอบเขาก็ เขาก็ซื้อ เขาก็อ่านกันได้ ค่ะ แต่ว่าของบ้านเนี่ย มีเรื่องเดียวที่ว่าดูหนังก่อน แล้วก็มาอ่านหนังสือคือ Call Me by Your Name แต่ว่า
อืม ใช่ครับ ๆ อ๋อ Call Me by Your Name
อะฮะ Timothée Chalamet กับ ชื่ออะไรแล้วคนนั้น Armie Hammer
เอ๊ะ อืม เหมือนมันคุ้น คุ้น ๆ แต่นึกไม่ออก แต่ <chuckles>
เป็น เป็นแบบชายรักชายนิดหนึ่งค่ะ <chuckles> ใช่ แต่ว่าพออ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่า อืม ชอบหนังมากกว่ามั้ง ก็คือหนังสือมันไม่ได้ลึกกว่า หรือให้ความรู้สึกมากกว่าเท่าไร อืม หรือ ว่ามันจะเป็นด้วยที่ว่าแบบอาจจะเป็นนิยายรักกับนิยาย แฟนทาซี แฟนทาซีมันอาจจะ เหมือนมันมีการลงละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่น ที่ว่าให้คนได้จินตนาการ มากกว่า แต่ว่าความรักเนี่ย ไม่รู้สิ มัน มันเห็นด้วย ช <chuckles>
อ๋อ เหรอครับ อืม อือ อือฮึ อ๋อ ก็ อ ก็อาจจะใช่ครับ เพราะว่าถ้าเป็นพวกแบบออกแนวแฟนทาซีหน่อย ๆ พอมาทำเป็นหนังเนาะ มันก็จะทำได้ยาก ที่แบบจะให้ตรงตามจินตนาการ เออ
อือฮึ มันรายละเอียดเยอะ ใช่ รายละเอียดเยอะ มันมาก อือฮึ
เออ ๆ ก็ใช่ครับ แต่พอเป็นหนังรัก บางทีสื่อด้วยหนังอะจะตรงกว่า ง่ายกว่า เห็นชัดกว่า
ช เหมือนมันสื่อได้ชัดเจนกับสายตา กับ เหมือนอารมณ์มันเห็น ใช่ มันท่าทาง หรือเคมี ใช่ เรื่องเคมีเนี่ย บางทีมันต้องมองเห็นมากกว่าแบบอ่าน แล้วแบบบางทีถ้าเราจินตนาการไม่ได้ มันก็ไม่ ไม่ get ขนาดนั้น
ท่าทาง อ อะไรอย่างงี้ เออ ส น้ำเสียงด้วยเนาะ เออ อ้อ ใช่ เออ หรือบางทีเราอ่านแบบ แล้วเราไม่มีสมาธิพอที่จะจินตนาการ ช่วงนั้นมันก็อาจจะแบบทำให้เราไม่ค่อยอิน อะไรอย่างงี้ แต่ถ้าเป็นหนังมันก็แบบสำเร็จรูปง่ายกว่าเนาะอันนี้
อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ
อ๋อ เออ ผม ผมก็เห็นด้วยนะ เออ ก็ ก็เริ่มได้คิดดีนะว่าแบบ เฮ้ย ถ้าเป็นหนังรักบางทีอาจจะดู หนังดีกว่าอ่านนิยาย
อือฮึ